หอยทะเลครับผม ถูกต้อง
อื้ือฮือ โอ้โฮ
แล้วมันก็เป็นแบบ เป็นหอยที่รสชาติดีทีเดียว <chuckles>
โอ้โฮ งั้น แสดงว่า ถ้าเกิดจะกินเนี่ย คุณเองก็จะต้องไปที่เกาะล้าน ใช่ไหมคะ? แบบนี้เนี่ยค่ะ
ถูกต้อง ผมจำร้านเขาได้เลยนะ เขาเข็นรถเข็นอะ เขาเข็นมาขายตรงหลังเซเว่นน่ะ แล้วที่เกาะล้านน่ะก็มีเซเว่นอยู่ที่เดียวด้วยครับผม <chuckles> ทีเนี้ย เวลาแบบเพื่อนผมนะ ถ้าเกิดรู้ว่า เพื่อน เพื่อนแบบไปเกาะล้านนะ ผมจะแนะนำร้านนี้ตลอดเลย ร้านนี้แล้วก็หอยพอกเนี่ย จะต้องกินให้ได้ ซึ่งเอา จริง ๆ อะ
โอ้โฮ เออ แล้วเพื่อนเขาเคยได้กินไหม คะ? เคยถามไหม?
<chuckles> ผมก็ไม่ทันได้ถามนะ เพราะว่า แต่ ถ แต่แนะนำทุกคนที่แบบว่ารู้ว่า เที่ยวเกาะล้านเนี่ย ผมแนะนำตลอดเลยครับผม
อืม โอ้โฮ จริง ๆ แล้วนะคะ ก็ถือว่า เป็น เป็นเมนูที่คุณประทับใจเลยสำหรับการที่ไปเที่ยวทะเลแล้ว ก็เจอเมนูนี้เนาะ เราก็อยากรู้อีกนะคะว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย ตอนที่คุณไปเที่ยวอะคุณมีอาหารไหนอีกไหมคะ? ที่แบบว่าเป็นประสบการณ์และเป็นอาหารเฉพาะถิ่นจริง จริง ค่ะ
คิเฟอ เป็นเมนูท้องถิ่น มาก ๆ เลยครับผม ถูกต้องเลยครับ